Ouais.
Heu, on est aller à l'auberge et tout ça mais heu, bon, c'est pas c'est pas un souci, hein, franchement.
Ouais, ouais, non, mais en gros, heu, c'est en mode, heu, vraiment c'est trop cool, genre même quand enfin quand tu es jeune et cetera, tu vois, en fait, c'est c'est trop bien parce que c'est pas très cher, heu, et heu, et pourtant, heu, tu as tu as vraiment un d un confort de vie qui est génial, heu, les gens sont super sympas, heu, tu découvres tellement, tellement de choses, heu, donc heu, non vraiment c'est l'Asie, c'est pour moi top 1 destination de voyage, c'est en Asie.
Mouais. C'est vrai mmh. Ah non, mais je comprends, franchement me d'ailleurs, je vais y retourner là, je vais je vais reprogrammer un voyage dans dans quelques mois, on va dire 6 mois peut-être.
Et et tu tu prévois d'aller où?
Heu, je je sais pas, le Vietnam peut-être.
Vietnam incroyable! Incroyable le Vietnam!
Voilà, tu vois? <laughs> Donc je vais aller là-bas, mmh.
Vraiment. Je conseille 100 %. Alors c'est un peu, hem, c'est un peu ghetto et tout genre, en mode, tu sais, heu, les les les scooters, heu, les machins et tout bon, un peu comme toute l'Asie, tu vois? Mais heu, mais vraiment, la vie là-bas elle est tellement pas chère, mais c'est fou, c'est fou de à quel point c'est pas cher.
Ouais, OK. Mais c'est ça, j'ai vu les prix, c'est incroyable, c'est incroyable, genre le repas 2 € et
Ah ouais, ouais. Mais non, mais attends écoute, tu sais que j'étais à Hô-Chi-Minh. OK?
C c'est une dinguerie. OK.
Hô-Chi-Minh, machin, on marche et tout, on voit un bar, mais genre un bar, heu, vraiment, heu, luxe, tu vois, un truc, c'est pas c'est pas un bar, c'était plus un en fait, je sais pas comment expliquer, c'est une sorte de ouais, une sorte de bar, en fait, parce que vraiment ils servent que des cocktails, des trucs comme ça, mais ultra luxe avec, tu sais, un grand lustre, heu, tu as 2 étages, heu, tu vois, tous les vietnamiens qui viennent, ils prennent des photos et tout, genre genre ça se voyait, c'était un truc, heu, instagrammable de ouf, tu vois?
OK. Mmh OK, super.

Ouais, ouais, Bangkok et tout, heu, moi je sais que, heu, c'est c'est c'est vraiment c'est que dalle quoi, tu tu vas en soirée, heu, ta soirée si elle t'a coûtée, heu, 20 €, c'est vraiment que tu as tu as payé très cher, quoi.
Donc heu, ouais sympa ça. Ah c'est sur bah 20 € tu as tu as mangé, tu as tu as tu as été au restaurant, tu as <laughs>
Tu as mangé, tu as bu, tu as tu as été en soirée, tu as payé tes entrées, tu as payé même le un une boisson à une à une fille à côté de toi, et heu
Exactement. Tu as laissé un pourboire.
Tu allais et tu as laissé un pourboire, c'est ça.
Tu as fait tout ça pour 20 €?
C'est ça, et mmh, oh là là, le Vietnam, attends, mais ça, ça, c'était un truc impressionnant. Moi, j'ai, heu, j'avais installé une application style, heu, Uber, tu vois
OK.
et là, je regarde, et cetera, je vois, on a quoi, heu, 1 heure de route, un truc comme ça pour 1 heure de route, je crois, le taxi c'était quoi, c'était 5 € je crois
Ah, ouais Incroyable.
j'étais en mode: «Ouais, non, là-là, c'est là, c'est vraiment à un autre niveau, genre». Ça a vraiment à un autre niveau de de de de prix, quoi, c'est c'est autre chose. Le Vietnam c'était
Ouais, ouais, ouais. Après, tu regardes même plus, heu, les prix, quand une fois que tu as compris que tu as tu as accès à tout, heu, c'est c'est trop bien, quoi.
C'est ça. Si et si jamais si jamais tu viens au Vietnam, du coup, je te l'application, c'est Grab.
Ah, mais je connais Grab!
Bah voilà, bah c'est c'est l'application de taxi, heu, par excellence.
C'est j'étais en Turquie, il y avait il y avait ça, en Turquie, je crois.
Ah ouais? Ah, je savais pas qui faisait en Turquie, je pensais que c'était asiatique, mais mais ouais ouais, du coup, heu, Grab, hem, Grab, heu, vraie, heu, vraie strater stratégie, heu, pour éviter les les taxis qui t'arnaquent, et tout, heu, tu prends Grab, tu payes directement sur l'appli, heu, et au moins, tu as tu as pas de soucis, tu vois? C'est comme Uber, au moins tu prends ton Uber, heu, tu as pas de taxi qui te qui te prélève je sais pas combien, heu
Ouais. Il me semble, hein. Ouais. Non, mais c'est trop bien c'est trop bien. En plus, avec les applications, heu, tu te démerdes trop bien, aujourd'hui.

Taïwan, Incroyable, OK.
Donc ouais, donc l'année dernière je vais je vais à Taïwan, je suis avec un un très bon ami à moi, on réserve les les choses pour, heu, pour dormir dans une auberge qui avait l'air très sympa et tout. Heu, donc on, franchement, on prend on prend ça sur, heu, sur un site genre Booking ou quelque chose comme ça. Heu, donc on fait tout le voyage, ça dure des heures et des des heures et des heures. La ville elle est incroyable, on arrive, c'est magnifique et tout, on se croirait dans un un animé.
OK. Mmh mh. OK, c'est bien Taïwan parce que je j'avais peut-être envie d'y aller mais je OK.
Ouais. Ouais, ouais Taïwan c'est vraiment, heu, c'est vraiment pas mal. Après on m'a dit que ça ressemble au Japon, donc peut-être que toi ça va ressembler un peu, mais heu
Ouais, ouais bah moi je moi personnellement je kiffe le Japon donc heu
ouais je pense que Taïwan ça va te plaire ouais, c'est c'est vraiment cool.
OK, tu parles un peu un peu chinois ou?
Donc, heu, non franchement pas du tout, juste anglais et et français quoi. Ouais, ouais
D'accord. OK.
et heu, du coup, heu, on arrive là-bas et tout et heu, on arrive donc dans dans cette auberge aussi où est-ce qu'on on devait laisser les affaires et voir, heu, où est-ce qu'on allait dormir.
D'accord. Ah vous avez pris en auberge.
C'est ça et heu, on voulait on voulait faire un peu des auberges, un peu un peu tout, un peu d'auberge, un peu des apparts, un peu d'hôtel, un peu tout, tu vois? Et heu, exactement pour tester vraiment, heu, pas avoir qu'un avis, heu, que dans des trucs ultra luxe, heu, et tu vois on voulait vraiment, heu, voir un peu tous les côtés quoi et quand on arrive à l'auberge là c'est déchantant, des c'est c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Donc heu, ouais, ouais c'était vraiment un cauchemar. Je sais pas si tu l'as vu, heu, Squid Game?
OK, pour tester un peu le un peu tout quoi. Ouais bien sûr. Ah ouais. Ouais j'ai vu ce Squid game, ouais.
Mais ç ça faisait penser à ça un peu le le dortoir, genre, heu, 50 dans une chambre.
Ah ouais! Wow!
Ouais je t'assure, donc nous, on arrive comme ça, 50 dans la chambre, il ouvre la, il «C'est là où est-ce que où est-ce que vous allez dormir». On fait: «Waouh». On se regarde, ah non c'est un cauchemar. <laughs> C'est ça après il nous dit, heu: «Ça c'est où est-ce que vous allez prendre le petit déjeuner» et là on voit il faut arriver avec un plateau comme des prisonniers et tout, on s'est dit: «Mais c'est quoi? Où est-ce qu'on est arrivés?» et les douches, dis-toi c'était le pire, heu, douche collective, heu, tout le monde à poil, heu, je l'ai regardé, j'ai dit: «Mais, c'est impossible que je dorme là moi, c'est je peux pas dormir là». <laughs>
En mode: «Non, bah en fait on on va passer, je pense hein. On va aller autre part». Wow! Mais non! Han! Wow! Ah ouais, non faut un min il y a un minimum à avoir quand même.
Donc heu, ouais ça c'était vraiment, heu, vraiment inattendu et heu, bon on a fait 1 nuit, on avait pris genre, heu, 3-4 nuits, on a fait 1 nuit après le lendemain on a trouvé ailleurs, on est parti, quoi.